で、そのシングルマザーっていう時点でパートナービザは NG。で。
はい。うん。ごめんなさい。パートナービザって何ですか？
はい、あれです。あの、結婚してもらえるビザです。その現地の人と結婚してたら、必然的に貰えるビザなんですけど。
はい。 ええええええ。あっ、今のところ、あの、パパートナーがいなくて、独り身なの独り身というか、はい、シングルマザーなので、そういった形でのビザが取れないっていうことですね。ああ、なるほどなるほど。うんうんうんうん。
はい。 そうです。あの、シングルマザーなので、それはない。そうです、おっしゃる通りです。うん、で、次考えれるのが、就労ビザなんですけど、まあ、現地のあの、雇ってもらえたら、発行していただくビザ。
はいはい。 うんうんうんうんうんうんうんうん。
なんですけど。 これ自営業なんでどっちもないんですね。で。
はあ、なるほど。
あの。<chuckles> で、ビザがめちゃくちゃ取りやすいんです、オランダ。<chuckles> はい。ていうのも。
あ、そうなんですね。ビザって、はい、どどうやって取るんですか？オランダだと。ふんふん。
はい。もうね、日蘭条約っていう多分聞いたこともない条約だと思うんですけど。
はい。
あのもう本当第2次世界大戦後、すぐに作られた条約らしくて。
うんうん。 はい。
ちょっと詳しくは私も話せないんですけど。わからないので、はい、自信がないんですけど。あの、その条約があまりにも強すぎて、あの、日本人が、簡単にって言ったら語弊でありますけど。
<chuckles> うんうん。 うんうんうん。
ビザが下りるっていう仕組みがあるんですね。

<chuckles>
<chuckles>
ええ、ま、そっか、ま、じゃ、ちょっと、やっぱり、ある程度の、うーん、文化的背景と言うか、何か、色々あるんですね。
うーん。 そうですね、ちょっと配慮が、うん。 て言うか、そうですそうです、それを、かそれを自分がもうちょっと、知っておけば良かったって言うのは、1個ちょっと、次に活かせれるかなとは思ってます。
うーん。 確かに、言語としては、英語ですか？
うんうん、オランダオランダ語はあるんですけど、もうほぼ95パー位は英語です。
はい。 あ、そうなんですね、それは、もう人種とか関係なく、もう、あの、その地区に住んでいる方達は、基本的には95%位は、英語が喋れる方なんですね、ああ。
うん。 そうです。 英語が喋れる、もうそれが、もう5、6歳の子供から、おじいちゃん、おばあちゃん迄って感じなので。
あ、そんな世代まで、あ、それは凄いですね、あ、じゃ、もう、じゃ、そう言う意味では、コミュニケーションに、何も不安はないですね、きっと。
そうなんですよ。 うん。 そうですね、まあ、ちょっと、うん、良かったら来て下さい、いつか、<chuckles> ハードル低いので。<chuckles>
ええ、行きたいです。<chuckles> ちょっと調べて見ようかな、何か、海外に住むって、ちょっと憧れだったりするので、うん、あ、何か、良い情報を得ました、まずは、オランダからだと、<chuckles> コミュニケーションの仕方を学んだので、もうバッチリだと思います、<chuckles> はい、はい、今日は、色々何か、あの、有益なお話聞かせて下さって、どうもありがとうございました。
はい、是非是非。 あ、是非来て下さい。 あ、良かったです、そうですね、そうですね。<chuckles> はい、あ、良かった、<laughs> ありがとうございました。はい、あ ありがとうございました。